E e aí, eu isso me deu segurança de eu tomar a decisão, de ir embora do Brasil e ir morar no Estados Unidos, como estudante universitário. Eu deixei a vida que eu que eu que eu a única vida que eu sabia, que era morar na casa dos meus pais com todo o conforto, né
Uhum. Sim. Sim.
a gente sempre sempre teve empregada, alguém que lavava a tua roupa, cozinhava pra você, limpava o teu quarto. Eu nunca fiz nada disso. Eu fui morar, eh, num dormitório de uma universidade, onde eu tinha que me virar. E isso ela está
Uau! Uhum. Caramba. Uhum. Ah, com cer eu imagino que tenha sido um choque, né. Uma realidade completamente diferente.
Exato. Só que ela me não, mas ela me falou que ia ser, assim.
Sim.
Ela, "Ó, porque antes de você tomar a decisão, você vai ter que entender, que você vai sair de uma vida algo privilegiada"
É, exatamente.
"pra uma vida completamente diferente", tipo você vai ter que eu eu
Exatamente, você você sentiu muito?
eu eu não, eu pensei, assim, mas eu eu tipo. Eu eu pensei, assim, bem seriamente, mas eu decidi que eu vou arriscar, né, tipo, eu ainda era novo ainda, né.
Uhum. Sim, mas você sentiu mes muito essa diferença mesmo?
Ah não, pelo amor de Deus, nossa senhora, não tenho nem ideia, a comida era um horror. Você co você paga a a matrícula e a as mensalidades, você tem direito ao dormitório e a comida, no refeitório da universidade que era muito terror.
<chuckles> <chuckles> Aham. Sim, você lembra o que que era, exatamente?
Eh. Não, era tudo que é porcaria, era pizza, ovo, ovo mexido, era
É sério?
Eh. É aqueles, eh, hot dog americano, aí tinha nuggets, hambúrguer, qualquer porcaria, nossa senhora, mais custou, né. E e a a minha tia, tudo isso ela falou, a qualidade de vida, "Se você acha que você está me nos Estados Unidos vai melhorar a tua qualidade de vida? Não, vai piorar". Porque no Brasil você era classe média, ela sabia qual que vida que eu levava no Brasil.
Aham, nada é saudável, né. Caramba. Nada saudável, nada saudável. Uhum. Sim.